E senti, ehm, com'è cambiato il rapporto genitori figli rispetto a una volta?
Eh, direi che s ci sono, tante differenze sicuramente, ci sono tante differenze ma si può dire che il fatto stesso già di essere sempre
Mh.
lì a stare attenti a far presente che, ad esempio l'uso del telefono deve essere ridotto quanto più possibile, no, di quel maledetto cellulare a questo eh, sì è già cambiato un mondo praticamente perché
<chuckles> Già solo questo dici, è già è già una 'na <chuckles> Indubbiamente, sì, mh.
Ehm, io mhmm, io ricordo quand'ero ragazzo io insomma non si accendeva neanche la TV durante un pranzo o una cena, quindi proprio per dare spazio a quello che è la condivisione, no, ehm, familiare un momento di u riunione. Quindi, è è è già cambiato per quello. Poi ti posso dire che è cambiato tantissimo anche il fatto che ehm, come devo dire, prima forse c'era anche un po' più di ehm, come devo dire, di non di rispetto, perché comunque quello magari c'è tutt'ora, ma magari oggi tendiamo più ad essere più amici con con i figli, no, in qualche modo.
Mh. Famiglia, cer cer Eh, è una cosa di cui ho ho mhmm, ho notato.
Sì, essere un po' più amici, e magari tante volte si fraintende anche il momento in cui uno sta dicendo magari le cose più seriamente, ehm, e e non sta giocando, ehm, e quindi insomma, mhmm
Eh, cer
ehm, no no non è facile insomma, comunque indipendentemente da questo anche se, ehm, il ruolo dei genitori è un passato, in presente sarà sempre il ruolo più difficile del mondo, perché non c'è una dritta specifica.
Eh, sì. <laughs> Non c'è non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è du anche perché nessuno ne nessuno ti ti ti dà il manuale, e quindi devi un po' mhmm, a proposito di questo, ecco una una una cosa che mhmm, uhm, tu pensi di aver copiato, o comunque imparato dai tuoi genitori il il modo di rapportarsi con i figli?
Assolutamente quello è sicuro. Eh. Certo, ma sì. Allora, sicuramente mi porto dentro, quelle che erano le parole dei genitori di una volta, no. Ehm, che dicevano: "Un giorno capirai, quello che tu non stai capendo adesso, lo capirai con il tempo e quando avrai dei tuoi figli." E mi ritornano spesso in mente le parole dei miei genitori, ed effettivamente, è così, perché? Perché ci sono delle cose, che tu magari da bambino, mhmm, non uhm, è impossibile che capisci, perché per te esiste solo 1 priorità, il gioco, divertirsi, ehm, prendere tutto così bisogna restare con gli amici, insomma tutto quel che riguarda, insomma e come, mhmm, è giusto che sia. Ma nello stesso tempo i genitori, sin da piccoli, cercano di insegnarti che ci sono delle regole anche da rispettare, dell'ordine magari da mantenere, dei principi, anche nel gioco, no, il rispetto degli altri, ehm, non dire parolacce, non
Mh. Ah-ah. <chuckles> Okay. Ah, oka Mh. Certo ma sappiamo. Vabbè, con gli amici eccetera, mh. Chiaro. Certo. Chiaro. dubbiamen
non fare male a qualcuno, non offendere qualcuno, quindi, alla base ogni occasione è buona per dare degli insegnamenti, no, che sarà sarebbe il ruolo
Eh. E tu e tu da ehm, da da questa pa da questo punto di vista, appunto dei, mhmm, insegnamenti che appunto vuoi trasmettere, ti senti diverso rispetto ai tuoi genitori?
No, sui valori principali assolutamente no, io penso che ci sono dei valori che, da che mondo è mondo, uhm
Mh.
esistono, da mantenere costanti. Quindi, possono cambiare le mode, possono cambiare ehm, può cambiare la tecnologia, ia mondo che ci circonda, no, ehm, ma sicuramente alcuni valori sono imprescindibili, fanno parte proprio della del dell'uomo. Il valore dell'onestà sicuramente, ehm, onestà, rispetto, rispetto per gli altri, per sé stessi e per gli altri, ehm, educazione, una cosa che è molto difficile da mantenere oggi, perché, ehm, anche ehm, io notavo che anche noi, ehm, bambini, no, ragazzi, ehm, quando, mhmm, ci rivolgevamo vers mhmm, ad un adulto anche per parlare semplicemente, c'era sempre quella forma di rispetto, sempre con la massima educazione, verso la persona più adulta
Da mantenere costanti ins mh-mh, okay. Sì. E Cer Indubbiamente, indubbiamente. Mh. Ti seguono. Eh. Sì. Mh. Verso l'adulto, è una cosa che non non è più presente.
Oggi sì ehm, sì, ehm, già il fatto stesso, che magari tanti già c'hanno dei nomignoli, la generazione di boomer o i la generazione dei cioè, ehm, i dinosauri o chi magari con altri nomignoli, cioè già si viene f classificati come qualcosa di superato, che non non non serve a nulla, di cioè, ehm, insomma, non è tanta bella 'sta cosa in qualche modo. Cioè anche noi magari se ci penso, no, perché poi alla fine è così, se ci pensi alla fine è così, no?
Più rarefatta, forse? Mh. Sì. <chuckles> <laughs> Sì, s antico. <chuckles> È vero. <chuckles> Sai che che f potrebbe essere un fatto culturale dell'uomo occidentale, o europeo questa cosa, e non un fatto mondiale.
Beh sì.
Eh?
Ci sono, mhmm, nazioni, per esempio viene in mente il Giappone, dove le tradizioni, le radici sono molto più radicate, anche il senso dell'educazione della, ehm
Eh.
sono molto, molto più disciplinati su tanti aspetti, ehm, mentre noi occidentali, mhmm, diciamo un po' per la questione, ehm, marketing, consumismo, uhm, o vere, possedere più importante che no, che, mhmm
Eh. Ah, ok non av non Ah-ah. Questo aspetto è interessante nel d il collegamento al fatto consu uhm, consumistico. Cioè, il la differenza di rapporto che si ha coi genitori, perché s uhm, tu sostieni è legata proprio a questo fatto, ehm, appunto consumistico della mhmm, del d dell'uomo occidentale chiamato. Non è una cosa una visione interessan
Sì. Sì c'è una brutta concezione. Io sento molti uhm, la cosa che mi fa o inorridire di più, è qu sentire, e ne ho sentiti tanti sin da piccoli, ehm
Mh. Eh.
o ragazzini che l'unico valore che c'hanno sono il denaro. Cioè hanno inculcato che con il denaro si può avere tutto nella vita
Ah, grave. Eh. Eh, ehm, e e sem sembra grave, cer
ehm, ed è una cosa bruttissima da sentire a un bambino o un ragazzino, no, cioè nel senso, mhmm, quando magari eravamo bambini noi, ragazzini noi, sì, non è che non "Ah, ma quello guarda che macchina che c'ha." No, magari s uhm: "Eh, ma quello c'ha un sacco di soldi." Va bene, punto e finiva là
Indubbiamente. Sì. Eh vabbè, ah, finiva l finiva lì, o
e finiva lì cioè, ehm, ma, ehm, avere come obiettivo, quello che con i soldi io posso avere tutto, no. Nel senso che ci sono cose che comunque con il denaro a noi ci hanno sempre insegnato che il denaro non è tutto nella vita, prima vengono delle altre cose che sono molto più importanti
Mh. Ah-ah. E, ehm, hai trovato difficoltà tu a trasmettere questo questo questo valore appunto, che il denaro non è ehm, non è tutto nella vita?
Io cerco sempre di farglielo capire
Mh.
ai miei figli nel senso che, ehm, anche con delle rinuncia
Ah.
nel senso che, ehm, non cercando di viziarli, anche magari se c'è la possibilità magari di fare, no, qualcosa, in virtù del fatto proprio di non dire subito: "Sì, okay, va bene, ehm, poi te la compro." Dire: "No, non la uhm, non la non non la reputo una cosa utile al momento." Oppure, vediamo, magari può essere un premio per un risultato, uhm, ottenuto a scuola o perché magari
Sì, mh-mh. Ah-ah. Oppure ah, esatto, esatto. Esatto, potrebbe essere quella quella la versione co
"puo' essere qualcosa che riceverai a Natale, magari prova in base al tuo comportamento." Quindi sempre sì, associarlo associarlo a qualcosa, cioè, uhm, non di scontato ma un impegno, sì a un impegno, a qualcosa di che che di dall'altra parte c c'è un impegno, un qualcosa per ottenerla quella cosa, no, qualche modo.
Ah-ah. A sudartela insomma, "pro prova a sudartela." Mh. O un impegno, o un risultato. Sì. Certo. E possibilmente valutabile concretamente, non p no non a parole no, eh, quello quello forse è la cosa
Certo, <chuckles> eh, poi bisogna combattere pure con il problema, ehm, qual è, ehm, bisogna combattere pure a ehm, nel ruolo dei genitori, no, cioè bisogna essere fortunati anche ad avere una simbiosi ehm, una intesa abbastanza forte anche con il partner, no, perché tante volte magari poi bisogna scontrarsi anche
Col lessico? <chuckles> Ah, beh, cer certo. Eh, sì, lì
eccedere magari: "Ma sì, ma dai, ma gliela dai ma 'sta cosa vuoi che sia magari sì prendiamola." Però, magari ecco, cioè
e lì la cosa peggiore e la cosa peggiore è sicuramente mh. Ah, lì probabilmente la cosa peggiore è mostrare questa ehm, questa distanza, comunque differenza, incoerenza proprio davanti da davanti ai figli. Certo che u non sempre, si ha la possibilità di <chuckles> analizzare ogni singola cosa di cui parleremo <chuckles> per decidere la strada da prendere, no?
Incoerenza, sì. Sì, sì. <chuckles> No vabbè poi no anche perché poi alcune volte vengono i dubbi anche a te, dici: "Magari sto sbagliando io." No, cioè, ecco perché dico cioè comunque da prescindere, che <chuckles> il d ruolo del genitore è sempre un ruolo difficilissimo, perché non sai mai, no, perché i gli esempi ti portano a vedere, ehm, che in famiglia dove magari c'era una un'ottima educazione, dove c'erano delle impostazioni, dove ehm, e poi magari, ehm, è successo che magari il figlio ha preso tutt'altra strada per di' e viceversa, magari da famiglie che magari non aspettavi magari de uhm, d come devo dire, delle aspettative sui figli chissà che cosa invece che magari quindi bisogna essere un po' fortunati ecco, diciamo così, anche nella vita.
Eh, certo. Eh, certo. Sen Eh. Eh. Cer questo è vero. Dubbiamente, mh. Eh. E senti, e e una cosa che che volevo chiederti era: c'hai un uhm, tu hai un momento della giornata che mhmm, non tutti i giorni magari, però, uhm, d che trovi utile, uhm, usare appunto per trasmettere ai figli, uhm, valori piuttosto che, ehm, info anche informazioni che ritieni importanti, non so magari a cena o prima di cena, non so guardando la TV insieme, non so, ha hai un momento che ti sembra quello giusto? Mh.
Sì. Ma, n sì da Non c'è c'è un momento c'è un momento in particolare, diciamo che in base a agli avvenimenti o se c'è, ehm, un qualcosa che io vedo, uhm di un comportamento, o di una vicenda, che dove colgo l'occasione, per discutere di questa cosa, e se vedo che magari in quella situazione ehm, come magari si sarebbe potuta affrontare nel verso giusto, con se si sarebbero usati i giusti criteri. Quindi cercare di far notare dove, ehm, si può migliorare eventualmente, perché tutti sbagliano, quindi cerco n non di essere quello pronto a bacchettare, a meno che non è stato ma per fortuna diciamo su questo m mi reputo abbastanza fortunato perché comunque ehm, ed è già una buona cosa, ma ecco, cerco di affrontare le cose man mano che vengono, ma ma man mano che vedo qualcosa che va secondo me aggiustata, no, fatta in maniera diversa.
Mh. Sì. Ti seguo. Mh. Subito, uhm, ah, cer È già buono, è già ed è già una buona cosa. Cer Sì. E senti? Ehm, a proposito della tecnologia che di di di cui, uhm, avevi accennato poco fa
Sì.
invece ha, uhm, migliorato qualcosa nei rapporti fra, mhmm, i genitori, e e i figli secondo te? Anche solo 1 aspetto magari che ti viene in mente?
Ehm Allora, sì, se guardiamo lo lo scopo, diciamo, un aspetto, ehm, positivo, può essere quello nel momento in cui, ehm, i tuo figlio che magari si allontana da casa.
Mh. Okay.
E quindi è un mezzo anche per avere un contatto no, più uhm, se magari, che ne so, è un o o anche "un controllo", sì, tra virgolette. Diciamo che prima magari, ehm, immagino tanti genitori, co compresi i miei no, che magari quando, soprattutto, mancavano tante ore fuori da casa, eh, vuoi o non vuoi magari <exhales> un pensiero di preoccupazione ti ti viene sempre.
Mh-mh, o un controllo, la butto l Ah-ah, okay. Sì. L'apprensione c'era, sì, indubbiamente, ah-ah.
Eh, i in ques in questi in questo caso, adesso, tu semplicemente se riviene quello stato di preoccupazione, che fai, semplicemente prendi e chiami dall'altra parte, vedere vede: "Oh tutto a posto?" Eh, s no, anche perché se poi non rispondono so' guai, v eh perché poi tu sai che a a alla fine te li sto chiamando, a meno che non è se c ma non è il mio caso, io non sono, ecco, il tipo che tartassa, quando chiamo pretendo che tu mi rispondi, perché lo faccio raramente. Cioè no sono, ecco, se ti sto chiamando mi de rispondere anche perché se no poi mi incacchio e dico, allo a sto punto il telefono lo lasci, visto che comunque <chuckles> eh, quindi, ti ritorna alle minacce <chuckles> per ottenere dei risultati, eh. <chuckles>
Chiaro. Se rispondono. <laughs> Eh. Solo solo se serve insom eh, okay. <laughs> Eh purtroppo dice: "Mi hai costretto," <chuckles> gli dici g gli dici così: "Mi hai costretto, non volevo." <chuckles>
È costretto, quindi se non vuoi che si ripeta 'sta cosa, a prossima volta appena squilla, la prima cosa è prendi il telefono in mano, rispondi. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Ho capi Senti, ehm, io volevo ringraziarti di questa, mhmm, ehm, amichevole chiacchierata su questo aspetto che sicuramente, ehm, interessa moltissime persone, perchè, insomma, in tanti mhmm, tanti sono i padri e le madri che, insomma, si trovano in difficoltà dac ehm, a appunto a gestire questa faccenda.
Sì.
Ehm, e spero che potrai dare altri consigli in futuro.
Mah, io spero di sì, spero che i miei consigli, insomma i miei consigli, più che consigli sono la mia la mia vita, no, in qualche modo, ecco, poi ripeto non c'è un manuale, come si diceva prima, di giusto o sbagliato, il ruolo genitore. Uno spera, insomma, quello che fa sia sia da buona fede credo, insomma abbiano un risvolto positivo nella vita. Okay, grazie a te, ciao.
La tua visio mhmm, sì. <chuckles> Lo fa in buona fede, e quindi vuole fa